Vem cá, quando foi a vez que teve medo e superou?
Então, eh, eu tenho muito medo de de avião
Hum.
e como, eh casada com com uma pessoa que fazia tinha que fazer muitos congressos fora do país, né, em lugares longes, ou até mesmo em viagens, né, de férias, eh, eu tinha medo, né, de de voar e a
Hum, de avião. Uhum. Uhum. Hum. Mas você acha que o medo era pela frequência que você pegava os aviões ou é simplesmente um medo do avião em si?
Então, eu comecei eh eh eh, foi um medo que foi vindo, eh, foi aparecendo aos poucos. Eu não sabia que momento que, eh eu não se eu não sei te falar realmente o momento que aconteceu, mas foi começou a me dar um pânico
Hum. Então esse medo não foi simplesmente um medo?
e e eu comecei a sentir muito mal. É, foi um medo, assim, eh, não era medo de altura, não era medo de, eh, do lugar, né, que eu
Uhum.
Não era, era medo é um medo sem explicação, talvez daquele eh, eu pensava assim, né: "Voando aqui nesse negócio fechado" eh, me dava um pouco de fobia, né, aquela se eu precisar de ajuda, se eu precisar de um hospital, se eu precisar sair daqui, eu não tenho como sair. E começou v ser um um eh, ter esses pensamentos repetitivos em relação a isso, sabe. E
Hum. Hum, então Sim. Então você se sente com claustrofobia dentro do avião, então?
É, posso dizer pode se dizer que sim. E teve algumas vezes que a comissária, né, o vei já veio veio me ajudar e veio me acalmar, conversar, tentar explicar que é o meio de transporte que eu já até sei tudo, né, meio de transporte seguro. E
Hum. Uhum. Sim.
e eu sei, porque eu tenho carteira de comissária, eu sou formada também. É, então, eu
Olha, que legal. Nossa, e você in interessante, você tem medo de voar, mas quis escolher a carreira de comissária, como é que foi?
Então, mas eu desenvolvi isso depois, quando, né, eu fiz o curso, quando eu passei por todas as fases do curso e e até cheguei, né, a fazer, eh, voos, eu não tinha isso. Eu não sentia essa esse medo. Pelo contrário, eu te eu queria mesmo é voar. <chuckles> Quanto mais longe eu eu gostava. Eu sempre gostei, mas comecei a sentir isso, ter essa sensação, e foi horrível, né. Foi difícil, porque, eh, eu era casada, né, com uma pessoa que
Hum, hum. Hum. Hum, você acha Mas Uhum.
tinha que fazer congressos e queria a minha companhia, viagens de férias e era uma coisa assim 4, 5 vezes ao ano
Uhum. Sim.
e era muito frequente, assim, pra, né, pra viajar pra fora, e muitas vezes longe. É, e
A viagens, aham, e as coisas pra fazer. Eh, então, você disse que foi comissária, né, estudou pra ser comissária, você acha que seu medo está relacionado ou pode se relacionar, talvez, com o tanto de frequência que você, talvez, criou um trauma de tanto ver avião, vivenciar essa experiência de saber o que de está por trás do avião, né, em si, tanto a manutenção nesse meio, você já viu coisas erradas acontecendo?
Sim. É. Sim. Eh, eu vi eu tinha essa memória também. É uma coisa que passava pela minha cabeça ali. Eu sabia eh, eu vi muita coisa como eu fiz muito teste, como eu já voei, eu vi muita muitas situações, né. E trabalhei também, trabalhei em terra e trabalhei em ar no ar, né, voando. E, quando trabalhei em terra, a gente vê muitos problemas, né, acontecerem, eh, v às vezes, tá chovendo demais e e não consegue ter visão pra pousar. O piloto fala: "Não, eu vou, eu consigo". E isso essas coisas fica só com a gente que tá ali dentro, né, trabalhando nos bastidores da do do aeroporto. Os passageiros nem imagina, estão lá, tudo bem, tá tudo ótimo e e e a gente passando pela aquela dificuldade ali. Eh, num muitas vezes, para o avião não consegue ter teto, não consegue enxergar realmente, né, e tem e aí é um v é uma é um
Olha. Uhum. Hum. Uhum. Acontece, às vezes, até uma Sim. Ago Sim. E tem que passar uma segurança para o passageiro, né? Mesmo com isso.
É, exatamente. É mesmo com isso. E, então, eu tive muita eh, eu eu vi muita co muita coisa. Então, eu acho que talvez isso tenha me me deixado assim, também. Pode ser, né, uma o que aconteceu pode ser mesmo. E
Uhum. Uhum. Sim. E você tem alguma experiência, assim, que você leva boa, talvez, desse curso de comissária? Ou talvez uma experiência inusitada que poucas pessoas tiveram realmente, né, pra eh, que vivenciaram na vida, né?
Hum. Sim, eh, eu tive várias experiências. Eh, eu tive experiências boas, eh, eu embarquei muitas pessoas famosas, conhecidas e f é.
Olha. Tem alguma, assim, em mente?
Então, é mais cantores, prefeitos, pessoas, assim, de dessa né, governadores. Então, pessoas que conhecidas, realmente. Então eu já embarquei essas pessoas. Eh eh, então ess essa essa é o lado, assim, que você vê muita gente muito artista, muita gente nova, né. Então é o lado bom. Mas, eh, o outro lado que que marca, né, que por exemplo, quando o tempo não está legal e tem muita apesar de de ser uma coisa natural ter tur turbulência, é uma coisa que que, né, dá um certo medo no nos É, dá medo mais É, né, nos passageiros.
Uhum. Sim. Uhum. Hum, aí tocou no ponto Sim. Tocou num ponto interessante. Você acha que os passageiros têm muito medo de turbulência? Você já teve que acalmar algum passageiro por conta disso?
Tem, tem muito medo. Sim, eu já tive que conversar com passageiro já, como já fizeram comigo, né. <chuckles> Ah É, interessante isso. É, é. Eu tive esse mesmo problema, mas eu não sabia explicar o porquê disso, né. É aquela aquele mal-estar, aquele quando eu passei mal, né, eh, e fiquei com esse trauma, né, de de de é. Teve uma
Oh! Sim, verdade. Uhum. E com esse trauma. E você tem alguma lembrança de passar mais mais que passar mal do normal, por exemplo, você sentir ainda pior. Você não tinha chão nem teto, na nada poderia, às vezes, até te segurar e se você achou algum algo algo pra se apoiar naquele momento? Que momento você acha que sentiu isso? Foi dentro de um avião, por exemplo?
Sim, sim. Eu já Já. Sim, eu já Algum escape. É. Sim, eu Não, eu senti isso dentro do avião, e e aí vem aquele né, eu senti aquele mal-estar, aquele aquela coisa toda, e eu consegui, eh, pensar que que, assim, eu chegando ali, eu descendo todo mundo estava ali e conseguia ficar naquele lugar, e por que que eu não ia conseguir, entendeu? Então eu tentei lutar com é lon lutar com a minha cabeça, com o cérebro, né, tentando falar: "Olha, você tem que chegar até aquele local, e lá vai dar vai vai ser super bom, vai dar tudo certo". Mas até chegar a esse ponto é muito difícil, é muito difícil.
Uhum. Olha, então, escom como se fosse uma psicologia. Uhum. E por E você tem medo de certa maneira de voar muito por conta, às vezes, de pensar que não tem um hospital por perto ou pensar que a o nível de socorro é diferente?
Hum. <gasps> Que não tem que não tem as condições, né, exa não tem como você eh, eu sei, a gente quando entra no avião já sabe que não vai mas a cabeça de uma pessoa que está com medo, e você fica buscando, né, procurando o que que pode ser, aí você lembra: "Nossa, se eu precisar de um hospital por passar mal aqui, eu não tenho como. Eh, se eu precisar de, eh, de oxigênio, também, né, não vou ter como, se eu precisar de se eu tiv tiver uma parada cardíaca". Você começa a pensar nas coisas mais trágicas, né, e isso vai vai tomando conta da cabeça, né, da sua cabeça, e vai te fazendo mal. E
Uhum. Sim. Uhum. Sim. E você criou alguma técnica pra si mesmo ou viu em algum lugar, algum site que melhore de certa maneira ou alivie, né, esse tipo de sensação?
Olha, eu procuro, eu tento ler alguma coisa a respeito, eh, eu gosto de ouvir as pessoas, eh, eu tento entrar quando vou, né, fazer uma viagem, eu presto atenção, crianças assim, eu falo: "Nossa, essa criança tá aqui, está bem," eu tento me distrair, eu tento ler algo bom, eu tento ouvir uma música, eh, que eu gosto, eh, eu tento
Uhum. Hum. Você não é aquele tipo de pessoa que assiste filme no avião, você prefere focar mais
Não, eu gosto de assistir mu eu gosto de assistir filmes, eu gosto de ouvir música, eu faço de tudo porque pra o tempo passar, então eu tenho que
Hum. Pra tirar a ideia que você está no avião, né?
é eu tenho que preencher meu tempo, eu não consigo dormir. Então, porque tem pessoas que entram no avião e dormem, né.
Uhum.
Eu não consigo, eu tenho dificuldade.
Dificuldade, sim.
É, eu fico pensando o tempo todo, então eu faço o quê? Eu tento me distrair com filmes, eh, eu tenho eu faço esse trabalho de eu oro, e falo: "Eu tenho que chegar naquele local, eu tenho que ir lá", eh, eu preciso ser uma pessoa, né, normal como todos que estão aqui. O único meio de de eu chegar, né, de me locomover é através desse avião, eu não tenho como, né, porque às vezes a distância, né, eu já viajei, eu já fui pra Austrália, já fui pra Polinésia Francesa, então, são voos distantes, né, be são voos longos.
Uhum. Uhum. Olha. Mesmo com medo, mesmo com medo, você conseguiu teoricamente ir pra vários e vários lugares, né, com o m o meio de transporte que é o avião, né.
Sim, sim, é, exatamente.
E alguma pessoa assim te ajudou a melhorar esse medo, você buscou o tratamento ou até ajuda técnica nessa área ou simplesmente foi você mesmo?
Sim, hã, procurei aju procurei ajuda psicológica, porque procurei, então a gente acaba fazendo alguns exercícios, né, exercícios que eu falo mental, né, exercício, eh, antes de ir, eh, nunca durma, né, a a psicóloga falava: "Não dorme, fica cansada pra você chegar ali, você não ficar, eh, muito atenta, muito então, fica cansada", no dia que você for viajar
Hum. Uhum.
tenta, né, ter aquele dia corrido mesmo e normalmente é, né, ou quando a gente vai viajar normalmente o dia já já fica corrido, né, é.
Hum, que técnica. Já fica corrido sim, pra tanto mala, aeroporto, passagem, né, uma baita de uma preocupação. Voltando um pouco agora, quando você disse, né, que fez esse curso pra ser comissária, tem alguma experiência inusitada, por exemplo, você ficou, eh, tendo que fazer treinamento de primeiros socorros, algo assim?
É, mala, aeroporto. Exatamente. Uhum. Sim eu fiz treinamento de primeiros socorros, eu fiz treinamento na na mata durante 3 dias, na eh, quando eu fiz, fiquei fiz o teste, aí você vai num avião que tá parado já no aeroporto e faz o teste todo lá dentro com um com um comandante que pergunta todos os botões da cabine de de comando. E
Nossa, uhum. Olha, você sabia todos?
É na na época que eu fiz, eu sabia, hoje, <chuckles> hoje eu não procuro nem olhar muito os botões, sabe, mas eu procuro, né, me distrair com outras coisas mesmo, eu eu vou pra outro lado, mas eu fiz treinamento, eh, foi um treinamento de 3 dias na mata.
<chuckles> Hoje não muito. <laughs> Aham. Olha, e você aprendeu algo de sobrevivência que você usa até hoje?
Foi muito interessante. Ah, eu acho que eu penso às vezes, assim, como eu fui corajosa, sabe, assim, porque, eh, aquele local eu acho que ainda eu era mais jovem, então eu acho que o jovem é mais de destemido, né. <chuckles> Eu não fa eu não faria novamente, eu acho essa <gasps> é eu não faria.
Hum. Uhum. Uhum, sim. Você acha que hoje é seria perigoso?
É. Eu acho que hoje seria perigoso, porque, né, você vai em lugares isolados.
Eu talvez você não não conseguisse observar os riscos né?
E Exatamente. Isso mesmo, é. E também, assim, são 3 dias sem comer nada. Eh, você não pode levar nada. São 3 dias testando o seu psicológico. E eu não sei se e aquela, né, na época eu acho que tem época tem que época pra tudo. Era tempo de fazer aquilo. E eu consegui fazer. Eu fui super bem, eu fui super bem avaliada, eu, eh, fui super bem nas provas e, né. Então, eu acho que o meu a minha parte psicológica ali estava bem legal ainda, né. Depois que foi mesmo baque o que veio, depois. Mas tem uma coisa, eu consegui
Uhum. Realmente uma aventura, né? Uhum. Aham. Olha. Uhum.
com tudo isso, né. Com toda essa experiência, com tudo isso que eu passei, eu consegui superar, né. Assim eu consigo che eu consigo viajar. Eu consigo chegar até o local que eu pretendo, né, ir e é, eu vou eu faço um trabalho.
Sim. Aham. Legal. Mesmo com todos esses medos que você passou, sofreu e essas fobias que você sentia, né. Tanto no avião e tanto nesses programas, né, que a compania aérea obriga, né, você a fazer pr como treinamento realmente de segurança, né. Olha foi muito legal observar como é que é a vida de um comissária que também tem medo um pouco. Muito obrigado pela conversa, viu.
Sim. Sim. Sim. Foi. Sim. Foi legal falar com você. É, então foi legal, foi ótimo, né. Eh, a gente, eh, lutar e conseguir vencer o medo. Foi muito bom. Obrigada.